Alors oui complètement. Heu, moi il y a un repas, heu, heu, voilà qu'on qu'on qu'on partage, heu, encore aujourd'hui, en famille. Heu ouais c'est ça, c'est un peu un rituel, heu, heu ouais c'est ça, c'est c'est le bon terme. Heu, c'est le c'est le couscous de ma mère, heu, ouais parce qu'en fait, je suis je suis d'origine algérienne, et du coup, c'est un peu le plat typique du pays, et heu, et heu, <laughs> ouais, ouais.
Ah donc c'est un rituel? Oh waouh! <chuckles> <laughs> Alors, attends, parce que juste avant d'aller plus loin, la fameuse la fameuse question la question à 10 000, le couscous, Algérie ou Maroc? L'origine.
<chuckles> Je s heu, heu, heu, en fait, si tu veux, l il y a il y a des variantes, c'est-à-dire que le le couscous, heu, aux légumes, heu, avec la viande de de de de veau ou du poulet, c'est algérien. Mais par contre le le le le Maroc, c'est plus, heu, tajine, et c'est plus, heu, dans ce dans la sauce qu'ils mettent, en fait, c'est plus, heu, il y a une touche sucrée un peu.
Ah oui, mais tajine, c'est pas couscous. Attention, donc donc donc le couscous dans ta réponse, c'est algérien.
C'est ça, exactement, ouais, je je confirme. <laughs> <laughs>
<laughs> Ah, parce qu'il y a il y a énormément débat là-dessus, et et et et même, hem, même, le heu, beau beaucoup d'algériens ou marocains ne supportent pas entendre parler du couscous tunisien aux poissons. <laughs> Ça ç
C'est exactement ça. Bah, je vois que tu es tu es bien renseigné. C'est ça, c'est qu'eux le l'utilisaient dans cette variante aux poissons que <laughs>
Oui, oui, oui, j'ai j'ai des a j'ai des amis origines du originaires du Maghreb, donc, heu, ouais, je m'y connais plutôt pas mal et d'ailleurs, je j'aime beaucoup le couscous et le tajine de leur maman. <laughs>
<laughs> Ouais, donc, ouais, c'est vrai qu'il y a il y a des variantes, ouais, c'est vrai que le couscous tunisien ne fait pas l'unanimité sauf peut-être auprès des des tunisiens, mais <chuckles> mais ouais, c'est pas quelque chose
Ah oui ça Il faudrait, en tout cas, que je te présente mon ami marocain, du coup, parce que <chuckles> et donc vas-y, vas-y.
<laughs> <laughs> Et et d et et du coup, ouais, c'est, heu, c'est le plat que ma mère et mon père d'ailleurs, qu'il cuisinait, enfin qu'il cuisinait aussi très bien, qu'il est il est plus il est il est plus parmi nous malheureusement. Mais heu, voilà, c'est c'est un plat que que voilà, mes mes parents fais faisaient, heu, d'une manière, heu, qui me touchait beaucoup. Heu, il y avait toute une préparation en amont. Heu, voilà, je voyais ma mère, heu, rester très longtemps enfermée dans la cuisine, heu heu, voilà, du du
Et ouais, c'est des images, heu, c'est c'est c'est quelque chose même qui te ramène ben, c'est sensoriel, en fait, ça va te tout de suite te ramener à des images, des odeurs, peut-être même des sons de cuisson, de préparation, d'ustensiles de cuisine. Enfin, c'est c'est forcément quelque chose de très nostalgique.